もう、ファンコミュニティーとか最近の作品とかだとね、よくあるかなと風に思いますけど、どうですか、なんか実際にそのファンコミュニティーがどういった力を持っているかっていうところに、まあ、意見などあったりしてお伺いしたいなていう風に思うんですけど。
はい。 はい。 やっぱり、ファンコミュニティーって、こう、昔から色んな、こう、アイドルとかであったと思うんですけど、ファンがあっての、その、アイドルだったり、アーティストだったりとかだと思うので、ファンコミティーの力が大きければ大きいほど、やっぱ、そのジャンルが盛り上がる助けにはなるんじゃないかなと。
うんうん。 うんうんうん。 ああ、はいはいはい。うん。 うーん。 はいはいはい。 ああ、なるほど。え、じゃあ、ファンコミュニティーの力って言いますと、やっぱり、ま、それをファンファンを、こう、あのあの、アーティスト構成するものっていうことだとは思うんですけど、どういった力が働いて、あの、あん、まあ、複数のね、力があると思いますけど、あの、そのアーティストを構成する結果なってると思いますか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。やっぱりその、ファンコミュニティーって、基本的に、その、まず応援したいっていう気持ちが、まず一番最初にあると思うんですけど、ま、ふうーんと、すごい、基本的に最近多いのは、やっぱり SNS で、こう、ファンが、なんだろうな、自分の好きなアーティストについて語ったりとか、それ、こう、ファン同士が仲良くなったりして、コミュニティを作っていくっていうのが一番メインかなとは、まあ、やっぱり思いますね。
うんうんうん。うーん。 うんうんうん。 ああ。 うんうんうん。うーん。 あ。 ああ、その、なんか、投稿とかが、まあ、布教に繋がってみたりとか、そういう感じですかね？やっぱり。
あ、そうですね、はい。私も実際、あの、全然らないアーティストだけど、そこのファンの人が、なんか、すごい盛り上がってるから、で、見てハマったのとかもあったりとかすで。うーん。
うん、うんうん。 うーん。あ、はいはい。 ああ、確かにそうですよね。なんか、あの、コミュニティーに向けたファンの投稿とかが、なんか、案外、意外な形でバズったりして、なんか、新しい、なんか、あの、ハンを作ったりみたいな形とかもありますもんね。
はい。 はい。 そうですね。で、あとは、やっぱり、その、アーティストを応援するっていう面では、その、ライブに行ったりとか実際に足を運んあと、まあ、アイドルだったり、そういうアーティストに、こう、ファンレターだった、リプを送ったりとか、そういう応援の仕方もあると思いますし、なんか、こう、直接、そのファンが対象のまあ、じゃあ、ミュージシャンだとして、ミュージシャンに向ける情熱と、あと、その外に向ける布教のと、そういう2つの力があって、うまくファン が回ってるのかなって思います。
うんうんうん。 ああ。うん。 うんうん。 ああ。 うんうんうん。 うんうん。 うーん。 ああ。 確かにそうですね、やっぱり、まあ、なんていうか、まあ、あの、そういったね、あの、アイドルだとかも、そういった、あの、アーティストとかも、やっぱり客商売とかだんビジネスではあるので、まあ、そういったファンが来てくれることっていう、そのものがビジネスの継続にも繋がりますし、ま、単純に応援してくれるそのものが事そのものが、なんか、ちゃんと本人たちのモチベーションにも繋がるって考えると、確かにファンコミュニティーじょじか力は大きいのかなっていう風に思いますけど。
はい。 うん。 そうですね。やっぱり、ファンコミニティー発なジャンルは、なんかこう、いい、ポジティブな雰囲気があるかなとは思うんですけど、はい。
うん。 うん。 うーん。うんうんうん。あ、はい。いや、でも、すごい、やっぱり、なんか、ファンコミュニティーの力をね、説明いただいたと思うんですけど、なんか、逆にファンとかが、なんか、あの、その、アーティストの、なんか、継続だとか、アーティストそのものの価値に、なんか、悪影響を与える場合、パターンなどもね、あるのかなっていう風に最近の SNS 見てると思うんですけど、そういったパターンとかってどう思いますかね？
はい。 ありますね、はい。 これ、私、ちょっと、この間この間というか、うーん。何ヶ月か前夏ぐらいか、あの、Mrs. GREEN APPLE？あれのはい。なんか。うん、あの人たちの、なんだろうな、コラボイベントみたいなのがあって、で
<chuckles> はい。 <chuckles> うんうん。はい。 ああ、はいはいはい。有名なね、アーティストね、はい。 ああ、何らかのコンテンツとコラボはい。
はい、なんかね、あの、どっかの商業施設とコラボして、あの、いろんなとこに、こう、ポスターとか展示があったりみたいなのがあったんですよ。で、私は全然その彼らのことを名前ぐらいしか知らなかったんですけど
うーん。 うんうんうん。はい。あ、 ね、はい、うん。 ああ、なるほど。
なんかね、ファンがめちゃくちゃ、あの、な言い方悪いけど、あの、うーん、質悪くて。<chuckles>
<laughs> ああ、民度が低いっていうあれですよね。はい。
あ、そうそうそう、それで、なんか、こう、私は関係なく待ち合わせでそこにいたけど、なんかなんか、写真のはつえいの邪魔になるからみたいな感じで、すごい雑に、なんか「どいてください」みたいな「感じ悪」みたいな
うんうん。 はいはいはい。 いや、いや、最悪。うん。うんうん。
言われたり、あと、まあ、別に、ね、イベントだけど、その他のね、人も来てるのに、すっごいグッズの交換とかで、むこう、溜まってはしゃいでたりとかして、なんか、若い子が多いジャンルだからなのかわかんないけど、ミセスのファンって、なんか、やだなって思ったんですよ。
うーん。 うーん。 ああ。うんうんうん。 <chuckles> ああ、確かに、それはあれかもしんないですね。なんか、そういったファンを作り出してしまう、なんか、コミュニティそのものへの、なんか、ちょっと、あの、悪印象っていうのがついてしまったという例かもしんないですね。
はい。 うーん。 そうなんですよ。で、なんか、その後、今度、あの、なんだっけ。ミセスのライブの騒音かなんかで
ああ。
なんかうるさかったけど、ファンがそれに対して、なんか、申し訳ないとかじゃなくて「はあ、ミセスの曲聴けたんだからいいでしょ」みたいなことをすごい言ってて、炎上してたから。
<chuckles> <laughs> なんか、あれでしたっけ？あの、なんか、横浜かなんかだっけな、なんか。そう。うんうんうん。
うーん。 あっ、そうですそうです。横浜でライブして、なんか、遠くの方まで、音漏れがすっごい響いちゃってみたいな。うーん、だから、その、何かあった時に、ファンの対応で、そのアーティストの、そ評判をめちゃくちゃ下げちゃうんだぞっていうのを、分かってほしいですよね。
うーん。あ、音 が、そう、すごかったっていうね、話すね。いうん。 うーん。 ああ。うんうん。 うーん。ああ、なるほど。いや、でも、どうですか、やっぱりね、そういうの、なんか、一番注意できるのは、それこそ、その方々が、あの、好んでるアーティスト本人だと思うんすけど、なんか良いファンコミュニティーを、あの、作りね、継続したり、まあ、作り出すためには、なんか、アーティスト本人どういう風に動くべきだと思いますか？
はい。 うーん。 はい。 うーん。 そうですね。やっぱりそこってすごく、なんかこう自分たちのイメージもあるから、なんか難しいんだとは思うんですけど、なんか、やっぱりそういう直接ね、もちろん注意するとかは、ま、の、難しいと思うんですけど。なんかこう、アーティストがそういうのを許さない、あの「マナー守ろうね」みたいな空気にしてれば、しぜ、ファンも守るんだと思うんですよね。
うんうんうん。 うん、ううん。 うんうんうん。 あああ、あ、うんうん。 ああ、なるほど。
はい。
ああ、だから直接の注意というか、なん個別的な事例への注意は、確かになんか個人の、ファンへの批判になっちゃって、なんかそれがなんかまた炎上に繋がりそうな怖さは確かにあるのも、なんか、ぼんやりでもいいんで、ちょっとなんかモラルに関してね、言ったら、に、よなんか良くにはなりそうな感じしますけどね。うんうんうん。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。 うーん、ま、年齢層で言いたくはないけど、特に若い子とかが、なんかね、マナー守らない子が多いから、それだったら、こう自分たちの、こう、ライブとかラジオとかあれば、なんかこう、やんわりとでも発信し続けるって大事なのかなとは思いますけどね。
<laughs> うーん。 うん。 うーん。 はいはい。 確かに。 いや、若い子だと、なんか、その人たちが推すの初めてみたいな方々もいますから、やっぱり、あ、知らないからできないって部分もありますもんね。
はい。 そうですね、うーん、だからやっぱり、こう、ファンの民度ってさっきおっしゃってましたけど、ほんとにそれってファンコミュニティの中で大事な要素だなってすごい思います。
<laughs> うんうん。 いや、そうですよね。やっぱりなんか、普通になんか、ファン同士だとなんかまかり通ってる発言とかが、意外となんか、え、ツイッターとか、ま、そこら辺で掘り起こされて変な炎上の仕方してるみたいなこと、全然ありますもんね。<chuckles>
はい。うん。 はい。 そうですね。だから、なんだろうな、あの、ファンコミュニティの影響力っていう点では、私、あのジャニーズ、ふファンの人すごいなって思ってて
うん、ううん。 うん、ううん。 ああ、それはいい意味で？悪い意味で？
えっと、まあ、両方なんですけど、あの、何がすごいかっていうと、ま、悪いことは、まあ、おさっき話したような感じだから似てるから置いといとして、あの、例えば、ジャニーズの誰かが、えっと、コラボしたら、それの、すごい企業に感謝して、絶対買いまくるんですよね、あの人たち。
<laughs> はい。 うんうん。 うんうん、はい。 ああ。 ああ、もう、ちゃんと経済効果を生んでるんだ、え、額なんですね、それは、うんうん。
はい。そう、だから、その、うちのアイドルを使ってくれてありがとうっていう感謝を、ちゃんと100%企業に伝えて、しかもちゃんと買うから、そうすると使う企業も、じゃあ、またジャニーズ使おうかなみたいな、なるじゃないですか。だはい。
うんうん。 ああ。はいはいはい。 ああ、もう、まあ、いい、かんいい、なんか連鎖ではありますよね、うん。
うん、だから、あの、ファンがしっかりお金を使うっていうのもすごく大事なことだと思うので
ああ、そうすね。やっぱりコラボとかはね、あのあの、き完全になんか、ファンくコアファン、かん心理とかではなく、ほんとに完全100%、ま、営利的な、か考えで、打診する企業がね、ほとんどだと思いますので、うーん。
うーん。 はい。 うん。 はい。 そうですね。うん、やっぱりなんかその、ね、せっかくコラボしても稼げなかったら次には繋がらないし、うーん、やっぱりそういう意味では、もう、ファンの存在っていうのはもう無視できないですよね。
<laughs> いや、ほんとにほんとに。 うーん。 ああ、なるほど。いやでもやっぱりそうですよね。なんかほんとに何かファンがなんか、ま、一応なんかあの学びというか、なんか音楽作ってますよって言ってる人がいたとしても、その人はちゃんとファンとかがついていなかったら、あくまでもあの個人で、なんか勝手にやっている人でしかないじゃないですか。
はい。 ふんふん。 はい。ああ。 確かに。そうですね。なんかその人をちゃんと価値のあるものにするためには、ファンっていう存在が絶対必要ですよね。
うん。 うーん、いや、ほんとにそうですね。
うん。
いやでもどうですか、なんかさっきね、ファンコミュニティーのなんか、あの良い点と悪い点となんかこういうコミュニティーが、あの良いんだ、悪いんだみたいな話をしたと思うんですけど、なんか自分でなんかファンコミュニティーとか、いの色んなものを見てきた中で、このコミュニティーなんかマジ理想の形だなみたいなところとかってあったりしますかね？
はい。 はい。 ああ、あの、私あの、アイドルマスターっていう、あの、ゲームかな、ゲームがあるんですけど。
うん。 あ、はいはいはい。ありますね。
あれのファンを友達がやってて、で、えっと、友達が見てるのは、そのアイドルマスター色んなシリーズがあるんですけど、そん中でも、なんかあ、す、はい、そうそう、男性のキャラが出てる、それを推してるんですけど、なんか、そこのコミュニティーが凄くいいなって思ってて。
うーん。 ああ、ありますよね、なんか、男性向けの、男性のキャラが出てるやつとかもありますよね、うん。 うん。 あ、そうなんですか？
で、なんでかっていうと、なんか一般的にそういうキャラクターとかアイドルとかだとこう推しっていうイメージがあるじゃないですか。だから
うんうん。 あっ、はいはいはい、そうですね、なんか1人のあのおなんかあのアイドルをちょっと選んで、あの、うちわとか持っちゃったりみたいな感じの印象もありますけど、うん。
はい。 はい。 そうです。なんかそこはまあ一緒なんですけど、あれってなんかこのゲームの中で、自分がプロデューサーだから、なんかこう、自分の担当っていうイメージでやってるらしいんですね。
うん。 ああ、あ。 ああ、なるほど。ストーリーライン的にそういう形になってるからっていうことですよね？
はい。で、そうすると、まあさっきのジャニーズの話と似てるんですけど、その自分の担当アイドルをもっと盛り上げたい、担当ユニットをもっと盛り上げたいってなって、あのま、グッズとかも買うし、あとコラボとか行ったらすごいイベントとかも行くし、でも、あの担当アイドルだから、あんまりガチ恋とかじゃなくて、もう純粋にあの応援してるっていう感じで、健全なファンコミュニティーだなってすごく思うんですよ。
うーん。 うーん。 うーん。 うーん。 うんうんうん。 うーん。 ああ。 ああ、確かにそうですね。なん結構ね、あのリアルの男性アイドルとかで言うとね、なんかあのその、やり方に関わらずまあガチ恋というか、まあ何か恋愛、っぽい感じとかをね、なんかあの見出してしまう人達っていうのは一部存在してしまう感じありますけど、確かにそういう形のゲームストーリーだったらなんか各々が、あのその、あ、担当アイドルにとってのオンリーワンっていう形になるわけなんで、なんか、そんななんかあの排他的な感じにならなそうっていう感じしますよね。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい、うん。 そうですね、だから、なんか、まあファンコミュニティーの中でも、私はそのガチ恋勢とか、なんかいわゆる厄介なファンっていうのは、あの、あまりそのファンコミュニティーに対しても良くないし、そのアーティストに対しても良くないと思ってるので。やっぱそういうのが少ないコミュニティーはすごく健全だなって思いますね。
うんうんうん。 うーん。 <laughs> はい。 うん。 ああ。 うん。 あ、確かにでもなんかファン心理とかで言うとね、何かあの人気になりすぎるとちょっと嫌みたいな。だからなんかあの時の、あのうち、あのあの、まるこの、まるまる君が好きだったのにみたいなことを言っている方とかいますけど、確かに、なんか、あの、そういうバンドとかまあそういう何かアーティスト主体とかが何か伸びることを望んでいるのであれば、それをおさ抑え押し込もうとするのはって感じですよね。
ああ。 うんうん。 はい。 うん。 ありますね。そうそう。だから そうですね。やっぱりなんかファンの基本って、応援してあげるっていうことだと思うので、うーん、なんかそこをね、こうちょっとはき違えてる、人とか最近いるなって <laughs> ちょっと思いますね。
うん、はい。 うん、ほんとにほんとに。 うーん。<laughs> ああ、でもなんかさっきのね、なんか健全なあのファンコミュニティーのお話聞きましたけど、やっぱりどうですかね、なんか、二次元系のやつの方がファンコミュニティーで言うと健全になりやすいっていうことなんですかね？
はい。 うーん、ちょっとそれもどうなのかなっていう気もするんですけど
<laughs> ありますか？2次元でも、ちょっと、「お！」って思うようなコミュニティーは？
うん、あの、なんか、ファンファン自体がとかじゃなくて、運営が、すごいなんか、やたらランダムグッズとか売って、こう、購買をそう、集金に走る。ああゆうのがきついジャンルとか見てると、なんかファンも辛そうだし、応援しててもなんか、「なんか大変そうだな」って思ったりとか
うん。 うわ、ああ、集金に必死な感じが ああ。 うーん。 <chuckles> ああ。なるほど、でも、なんか集金とかに必死なやつは、なんかあんまり、なんかゲームとして、そこまでメジャーじゃないやつの印象多くて、なんかあんまりファンへの還元もなさそうな、印象ってか、ま、勝手な印象ですけど、え、は、ありますよね。うん。うん。
それはありますね。 ああ。 はい、でもなんかこないだ、刀剣乱舞がなんか、ん、にせんえんぐらいする、なんかぬいぐるみ、ランダムで販売しようとして大炎上して、なんかだから、そゆでかいとこでも、集金に、まだ、走ろうとしてんだなって、ちょっと思いましたけど。
ああ！刀剣乱舞、もう、な長い間ね。ええ！ ラランダム。 ええ！ いや、すごいですね。え、ぬいぐるみは、ランダム聞いたことないですね。
うーん。 そうですよね。だから、やっぱりファンコミュニティーのことを、運営もちゃんと考えて、健全に、みにってほしいなって思います。
うん。 はい。 いや、そうですよね。なんか絞り取りすぎてもね、あの、そんななんかホストクラブじゃないんだし。ちゃんとね、あの、ファンのことを配慮した上で、なんか、あ、取るんだった、取っていって欲しいもんですよね。はい。うん。
う。 <laughs> 確かに。 うん。 そうですね、だから自分がなんか推してくのでも、自分がファンであるってことを自覚して、健全にこれからも、推していこうかなって思います。
<chuckles> ああ。いや、そうですね、だからファンコミュニティーの力についてね、も、の、いい点、悪い点、色々教えて頂けてね、凄いなんか楽しいお話できたかなって風に、お、す。ありがとございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい。